อ๋อ ก็ ก็คือต้องแบบว่า อ่า ทำท่าทางดี ๆ แล้วก็มีบุคลิกที่ดีใช่ไหมครับ? สบตาด้วยเวลาคุยกัน อา
ใช่ค่ะ ใช่
โอ้! ตรงนี้น่าสนใจ แต่ อ แต่อันนี้ผมอยากรู้มากเลย อ่า แล้วการพิมพ์ไหมครับ? อ่า การพิมพ์ระหว่างอะ เพื่อนร่วมงานที่ไม่สนิทกับสนิทกันด้วย อ่า มันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับ?
อา ค่ะ ค่ะ อ่า แตกต่างมาก ๆ ค่ะ ใช้คำนี้ เพราะว่าถ้าเป็น ไม่สนิท หรือเป็นเจ้านาย หรือเป็นแบบว่าเป็นผู้บริหาร อะไรอย่างเงี้ย ก็จะต้อง เขาเรียกว่าตรวจเข้มค่ะ เวลา ที่จะต้องพิมพ์น่ะ เหมือนใช้สติค่อนข้าง เยอะ ว่า ว่า 1 คือต้องพูดเพราะอะเนาะ คะ ค่ะ นี่ ใช้ถูกไหม ในการแบบว่า คำเนี่ยเราใช้ผิดไหม เพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงคะ ว่าแต่ละคนน่ะ เขาแบบเวลาเขาเจอคำผิดน่ะ เขาจะให้อภัยได้แค่ไหน? อย่างบางคนน่ะนะคะที่ ที่เข้าใจว่า "คะ" มีไม้เอกอันเนี้ย บางคนอ่านแล้วเขาหงุดหงิดไงคะ เราก็ต้องพิมพ์ให้ถูกว่า เป็น "นะคะ" ที่แบบที่ไม่มีสระ แบบว่าไม้เอกอะค่ะ
อื้อฮือ ครับ <laughs> อ๋อ ครับ อ๋อ อืม อ๋อ ๆ ๆ อา ครับผม อืม เหมือนกับ เหมือนบางคนพิมพ์ว่า "นะค่ะ" ใช่ไหมครับ? แล้วมันแบบ อ่านแล้วมันแปลก ๆ เนาะ โอ้! อันนี้ผมเข้าใจเลย อืม อุ๊ย! แล้วถ้าเป็น อย่างการใช้อีโมจิอะครับ? <laughs> เป็นยังไงบ้างอะครับ? อืม
ใช่ ใช่ค่ะ ต้องระวัง <chuckles> ต้องมีสติ <laughs> ค่ะ ค่ะ อ๋อ ถ้าเป็นแบบว่า อ่า เป็นเพื่อนที่ไม่สนิทเนาะ เอาแบบไม่สนิทก่อน พวกทางการเนี่ย ก็จะต้องอย่างที่บอกก็ใช้ระวังหน่อย เพราะว่าอีโมจิน่ะ บางเครื่อง อย่างเรา เราใช้โทรศัพท์ไอโฟนใช่ไหมคะ? แล้วบางคนเนี่ยเขาใช้เป็นระบบแอนดรอยด์ อย่างเงี้ย บางทีการประมวลภาพอีโมจิเนี่ย ก็ออกมาอาจจะไม่ได้ตรงกันมากอะค่ะ ส่วนใหญ่จะเลือกใช้เป็นแบบว่า
อ้อ ได้ครับ ใช่ อ๋อ คือมัน มัน มันไม่ค่อยเหมือน อืม
ใช่ มัน มันจะไม่เหมือนกัน อาจจะเป็นหัวใจเหมือนกัน แต่อาจจะแบบ เหมือนรูปทรงต่างกันไป แล้วแต่ระบบปฏิบัติการอะค่ะ ส่วนมากก็จะ เขาเรียกว่าสร้างความรู้สึกเป็นกันเองแล้วอ่อนน้อม ก็จะใช้ตัวยิ้มเนี่ยแหละค่ะ ยิ้มเข้าไปเวลาพิมพ์เสร็จ อา ขออนุญาตส่งงานนะคะ แล้วก็ยิ้มไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs>
โอ โอเคเลยครับ อ๋อ โอเคเลยครับ อา แล้ว แล้วถ้าเป็นคนที่ ที่ ที่ไม่รู้จักอะครับ คือเราก็หลีกเลี่ยงเลยหรือเปล่า? หรือว่าก็มีการใช้นิด ๆ หน่อย ๆ
ค่ะ

มีแต่โชคดีว่าไม่ได้เป็นคำที่รุนแรงค่ะ อา เป็นแบบว่า ก็คืออย่าง อา ถ้ายกตัวอย่างเนาะ แพลตฟอร์มที่เป็นแบบว่าอย่างไลน์น่ะ บางทีมันค้าง ใช่ไหมคะ หรือเราจิ้มผิดเนี่ย เราก็รีบพิมพ์ไป อย่างเงี้ย แล้วก็แบบว่า อยู่ไหนอะ เป็นอะ ที่เป็นแบบปกติจะเป็นแบบว่า อยู่ไหนคะ ใช่ไหมคะ ถ้าเป็นแบบเพราะ ๆ เนาะ อยู่ไหนอะ ทำไรอะ อะไรอย่างเงี้ย <laughs> โชคดีว่าเป็นคำนี้ไงคะ ถ้าเป็นคำที่ใช้กับเพื่อนที่เป็นแบบว่าพ่อขุนรามคำแหงมา ดอกไม้มา สัตว์นานาชนิดมาเนี่ย โอ้ อันนี้น่าจะแบบ น่าจะแบบว่าไม่ได้เลย ใช่ค่ะ <laughs>
อ๋อ เกิดอะไรขึ้นครับ? ครับผม อา <laughs> ได้ครับ อา แล้ว <chuckles> อ๋อ พอ พอคนลาว <laughs> โดน โดนเละ <laughs> อาจ อาจจะ ไม่ได้ทำงานต่อ <laughs> ไม่ ค ครับผม อุ๊ย ผมอยากรู้ว่าเขาตอบโต้ยังไงครับ? แบบเจ้า เจ้านายพอเห็นแบบ อุ๊ย อยู่ไหนอะ คำว่าอยู่ไหนอะ เขาตอบโต้ยังไงได้บ้างครับ? อา เป็นยังไงเปล่า?
อาจจะโดนเรียกเข้ามุม <laughs> ค่ะ ค่ะ เอาจริง ๆ คือยังไม่ทันให้เขาตอบโต้ค่ะ พอพิมพ์ไปปุ๊บ ธรรมชาติคนเนาะ ก็จะมองหน้าจอแล้วก็ อุ๊ย ไม่ใช่เพื่อนนี่นา ก็จะพิมพ์ไป แล้วก็ยกเลิกก่อนค่ะ ถ้าวันไหนยกเลิกไม่ทันก็ ก็จะบอกว่า "ขออภัยค่ะเจ้านาย พอดีแบบว่าจะส่งให้เพื่อนสนิทค่ะ" อะไรอย่างเงี้ย ก็บอกเขาไปตรง ๆ อะค่ะ อา
อุ๊ย อืม <laughs> ยกเลิก ยกเลิกก่อน อ๋อ โอเคเลย อุ๊ย เป็นการแก้ปัญหาที่ดีนะครับ โดยการที่ unsend หรือว่า อา ยกเลิกการส่งเนาะ นะครับ
ค่ะ เขาเรียกว่าเอาตัวรอดค่ะ <laughs>
ใช่ ๆ เอา ค่อนข้างที่จะเอาตัวรอดมาก โอ้โฮ! ดีมาก ๆ เลยนะครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการหน่อยนะครับ ในการที่จะพูดกับเจ้านาย หรือว่า อา เอ่อ ผู้บริหาร อะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็ อา ถ้า ถ้าเป็นการคุยกับเพื่อนก็ใช้ อา ในไม่ ไม่เป็นทางการ อา ให้แบบว่าจับใจความได้เท่านั้นก็พอ อืม โอ
ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ พอ ค่ะ อีกแบบหนึ่ง ใช่ค่ะ ใช่ เพราะว่า เรามองว่า แบบว่าถ้าพิมพ์ที่เป็นเจ้านาย หรือว่าเป็นหัวหน้าอะค่ะ เราจะต้องรู้สึกว่า เราเป็นเด็กอะเนาะ เราเป็นชั้นผู้น้อยอะ เราก็จะต้องแบบแสดงความเคารพอะค่ะ แสดงมารยาท แสดงแบบ แบบว่าเขาเรียกว่า ไม่ได้แบบแฉด้านมืดของตัวเองขนาดนั้น เราให้เกียรติเขาใช้คำนี้ดีกว่า เราก็จะพิมพ์แบบนั้นไป แต่ถ้าอย่างอยู่กับเพื่อนเนี่ย อันนี้คือปล่อยอิสระไงนะคะ เพราะว่าทุกคนคือเพื่อนสนิทอะ เรา เราจะพิมพ์ เราจะใช้คำศัพท์ อะไรอย่างเงี้ย เพื่อนก็โอเคหมด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ครับผม อืม อ่า โอเคเลยครับ อ่า โอเคเลย

โอเคเลยครับ งั้นยกตัวอย่างได้ไหมครับ อ่า ตอนที่อยู่ที่ทำงานเนี่ยเราพูดยังไงบ้าง แล้วก็เราพิมพ์ยังไงบ้าง? อา ครับผม
ค่ะ อา ได้ค่ะ เอา ก่อนอื่นนะคะ ก่อนที่จะไปเข้าว่าใช้ภาษายังไงเนี่ย อยากจะเล่าให้ฟังเป็นพื้นฐานก่อนว่า เอาจริง ๆ น่ะเรากับเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่พูดจาไม่เพราะมาก ๆ อะค่ะ เป็นภาษาแบบพ่อขุนรามคำแหงอะ อ่า แล้วก็ ใช่ แล้วก็จะมีเพื่อน ใช่ ก็จะมีเพื่อนที่เป็นแบบ LGBTQ อะเยอะมาก ๆ ค่ะสำหรับส่วนตัวนะ เพราะฉะนั้นคำศัพท์ หรือ อ่า เขาเรียกว่า ความเพราะของภาษาเนี่ย เขาเรียกว่าหายไปเลยค่ะ ถ้าเป็นเพื่อนสนิท <chuckles>
อา อ๋อ อ๋อ ครับผม มัน อ มันก็จะมีการติด อืม ใช่ อ๋อ ครับผม ก็ ก็คือถ้าเป็นเพื่อนสนิทก็ใช้ได้เต็มที่เลย ใช่ไหมครับ อืม แบบว่า อ่า ปล่อยกันเต็มที่ ใส่กันยับเลย แต่ แต่ว่าถ้าเป็นที่ทำงานเนี่ยเราก็มีการควบคุมใช่ไหมครับ? อืม
ใช่ค่ะ ใส่กันยับ <chuckles> ใช่ ใช่ค่ะ ที่ทำงานอะเนาะ มันก็จะไม่เหมือนกับเวลาที่อยู่กับเพื่อน หรือเพื่อนสนิทอะค่ะ เพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้ภาษาที่สุภาพ แล้วก็ต้องดูก่อนว่าพูดกับใคร พูดกับเพื่อนร่วมงานหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม งั้น งั้นลองยกตัวอย่างได้ไหมครับ เวลาพูดกับเพื่อนร่วมงานเนี่ย อ่า เราใช้เป็นยังไงบ้างครับ? อืม
ค่ะ แยกเพื่อนร่วมงานเป็นสอง 2 ส่วนนะคะ ส่วนแรก ก็คือเป็นส่วนที่ไม่ได้สนิทมาก ใช้คำนี้ ก็จะแบบว่า พูดเพราะหน่อย <chuckles> ใช่ ค่ะ อย่างแบบ "กินข้าวหรือยังคะ?" อะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยก็คือเป็นในสภาพที่ไม่ได้สนิทสนมกันมาก เรายังจะต้องสุภาพกับเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าเป็นคนที่ ที่ทำงาน ที่ค่อนข้างสนิทเนี่ย ก็จะบอก
อ๋อ อ๋อ ก็ ก็ ก็คือแบบรู้กันถึงผ่าน อืม อ๋อ ก็พอ อ๋อ อืม ครับผม อา
"ไปกินข้าวไหม?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเป็นแบบว่า ส่วนมากที่สนิทก็จะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันน่ะค่ะ อา
อ๋อ มันจะ อืม มันจะดุ ๆ หน่อยใช่ไหม เสียงจะดุ ๆ โอ้โฮ น่า
อา เป็นแบบว่า เป็นกันเองใช้คำว่า เป็นกันเองอาจจะไม่มีหางเสียงทุกคำ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะแยกตรงนี้ค่ะ อืม
อา อา โอเคเลยครับ โอ้ ตรง ตรงนี้น่า น่าสนใจมาก แล้วถ้า ถ้าเป็นแบบภาษากายอะครับ มันจะมีความแตกต่างกันไหมครับ? อืม
ค่ะ โอ้ มีค่ะ ถ้าอยู่ที่ทำงานเนาะ แล้วยิ่ง ยิ่งที่ทำงาน ถ้ายกตัวอย่างเนี่ยเราเคยทำงานที่ธนาคาร อย่างเงี้ยค่ะ เราต้องใส่ชุดที่เป็นชุดฟอร์มน่ะ ชุดหรือที่เขาเรียกว่ายูนิฟอร์มอะค่ะ เวลาเราใส่อะ ก็เหมือนองค์ลงนะคะ ก็คือเราจะต้องแบบสุภาพ แล้วก็เรียบร้อย อะไรอย่างเงี้ย เพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครจะมองเรามาจากมุมไหนบ้างไงคะ เพราะฉะนั้นภาษากายเนี่ยก็จะต้องควบคู่ไปกับภาษาที่พูดเลยนะคะ
โอ้ ธนาคาร อืม ครับ <chuckles> เอะ ลอง อืม อืม เข้าใจครับ

อัน อันนี้ก็ยัง อ่า อันนี้ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับ? แล้ว แล้วถ้าเป็นผู้บริหาร หรือว่าเจ้านายนี่ อันนี้ควรไหมครับ? <laughs>
ใช่ ใช่ค่ะ เอาจริง ๆ ก็ต้องดูนะคะว่านิสัยแต่ละคนเป็นยังไง ถ้าคนที่แบบว่าเคร่งขรึมเนี่ยก็จะงดค่ะ ก็จะแบบว่าเป็นทางการนิดหนึ่ง แต่ถ้าคน เรารู้แล้วว่า อา เขาก็ออกมาเป็นสายตลก ๆ หน่อย อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะสามารถพูดได้บ้าง ใส่ได้บ้างอะค่ะ อา
อ๋อ อืม โอเคเลยครับ อ้อ ตรงนี้น่า น่าสนใจมาก แล้ว แล้วถ้าเป็นคำย่ออะครับ แบบว่า ด เรา เราจะใช้ต่างกันยังไงได้บ้างอะครับ อย่างเช่น อา เพื่อนร่วมงานที่รู้จัก ไม่รู้จักเนี่ย เรามีการใช้คำย่อที่ต่างกันไหมครับ หรือว่า อ่า มีการหลีกเลี่ยงไหม? อืม โอเคเลย
ค่ะ ค่ะ โอ้ ต่างค่ะ ต่างเยอะ <laughs> คือถ้าเป็น ถ้าเป็นคนที่รู้จัก ก็สมมติคำว่าพรุ่งนี้ อย่างเงี้ย ย่อแบบ ย่อแบบ ย่อเองนะ ก็จะเป็น เป็น พิมพ์เป็นแบบว่า พ.น. อะค่ะ พอพาน-นอหนู อันเนี้ยคือคนสนิทไง เขาก็จะรู้กัน แล้วก็รู้สึกว่าเขา แต่ละคนน่ะเขาก็ไม่ได้เข้มงวดหรือซีเรียสกับการที่อ่านคำย่อแบบเนี้ยอะค่ะ แต่ถ้าเป็นคนที่ ที่ไม่ได้สนิท หรือเป็นเจ้านายเนี่ย อันเนี้ยไม่ได้เลย อันนี้ส่วนใหญ่จะพิมพ์เป็นแบบ ไม่ใช่ส่วนใหญ่ ทั้งหมดจะพิมพ์เป็นคำเต็มเลยค่ะ จะแบบ
อืม อ๋อ พ.น. อืม ครับผม <chuckles> เดี๋ยว แบบคำว่าพรุ่งนี้ไปเลย อืม
พรุ่งนี้ ใช่ หรือว่า อ่า กำลังเดินทาง อย่างเงี้ย ก็จะพิมพ์ว่า กำลังเดินทางไปเลย จะไม่แบบว่า ก.ล.ท. อะไรอย่างเงี้ย คือไม่เอา <chuckles> เดี๋ยวโดน <laughs>
อืม <laughs> ก.ล.ท. อันนี้ไม่ได้เลย เดี๋ยวโดนด่า โอ้ โอเคเลยครับ แล้ว ล โอเค แล้วนอก นอกจาก โอเค เพื่อนที่ โอเค อยู่ที่ทำงาน ถ้าเป็นเพื่อนข้างนอกอะครับ เราจะ อ่า เราสามารถที่จะใช้ อิโมจิ คำย่อ หรือว่าเป็นภาษาอังกฤษได้สบาย ๆ เลยใช่ไหมครับ? อืม
ค่ะ ใช่ ค่ะ แต่ ค่ะ อา ใช้ได้หมดค่ะ ใช้ได้ทุกภาษา ใช้ได้ทุกสำเนียง ใช้ได้ทุก เขาเรียกว่าระดับความหยาบคาย ใช้ได้ หมด <chuckles>

เอาอันดับแรกก่อนนะคะ อันนี้เวอร์ชันแบบว่า เขาเรียกว่า หยาบคาย แบบว่าสภาพที่หยาบคาย ก็คือใช้กับเพื่อนเนี่ย ก็จะแบบว่าสรรพนามพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยมาอยู่แล้วค่ะ เป็น เป็น อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อ่อนหวานอะเนาะ ก็ใช้กับเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทเนี่ยแหละค่ะ แต่ถ้าเป็นเจ้านายเนี่ย ส่วนมาก ถ้าเราเด็กมาก แล้วดูว่า เรา เราพูดกับเขาได้ก็จะแทนตัวเองว่า หนู อา หนูคิดว่า ใช่ค่ะ จะไม่ถึงขั้น แบบว่าดิฉัน หรือฉัน อะไรอย่างเงี้ย มันรู้สึกแบบเป็นทางการเกินไป ใช่
โอ้ ครับผม อืม ครับผม อา อ๋อ หนูด้วย อ๋อ มัน มัน ใช่ มันทางการมันรู้สึกแปลก ๆ ไม่ ไม่รู้สึกว่า เป็น มัน มันไม่เป็นกันเองอะ อืม มันแบบ
ใช่ค่ะ มันดูประดิษฐ์ มันดูประดิษฐ์ <chuckles>
ใช่ ๆ มันประดิษฐ์ยืดเยื้อ
ค่ะ
แล้ว แล้ว อืม ครับผม ใช่ ครับ
แต่ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงาน ก็จะใช้ว่าเรา อา เราว่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเป็นคำนี้ ค่ะ
อ๋อ อ๋อ โอเคเลย แล้วถ้าใช้สรรพนาม ในการเรียก อะ เพื่อนร่วมงานนะครับ หรือว่า อ่า เจ้านายเนี่ยเราใช้เป็นยังไงเหรอครับ? อืม
ค่ะ อ่า ถ้าเป็นเจ้านาย ก็จะเรียกเลยค่ะว่า "คุณ" หรือ ถ้าเป็นแบบว่าช่วงทำงานแบงก์อะค่ะ ใช่ไหมคะ? ก็จะเรียกแทนเลยว่า ใช้ตำแหน่งแทนน่ะค่ะ ผู้จัดการ อะไรอย่างเงี้ย ผู้จัดการว่ายังไง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าเป็นเพื่อน เพื่อนที่แบบ เพื่อนร่วมงานน่ะ ที่เราค่อนข้างโอเค ที่เป็นรุ่นเดียวกันน่ะ ก็จะเรียกชื่อเลยค่ะ หรือเธอ อา ใช่ค่ะ แต่ถ้าเป็นหัวหน้าเฉย ๆ ก็จะเป็นแบบว่าพี่ หรืออาจจะเป็นแบบ อา แล้วแต่เขาอยากให้เรียกอะค่ะ ส่วนมากก็จะ อ่า เอาจริง ๆ ปลอดภัยที่สุดก็คุณเนี่ยแหละค่ะ <chuckles>
อ๋อ ครับผม อ๋อ ใช้ตำแหน่ง อ๋อ อืม ครับผม อา อ๋อ เรียก เรียกเป็นชื่ออะเนาะ อ๋อ หรืออาจจะเป็นเธอ ฉัน อืม อ๋อ เป็นพี่ อืม ก็แบบการใช้สรรพนาม ก็ โอเค เป็นการที่ อะ อาจใช้คำพูดแบบเคารพนับถืออยู่นะครับ ก็แบบว่าต้องใช้ให้เหมาะสมด้วย มัน มัน แบบว่าทุกอย่างเลยต้องใช้ให้เหมาะสม สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ ที่มาพูดคุยกันในเรื่องของวันนี้ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ
ใช่ค่ะ ค่ะ